Ja, ich habe grad so ‘n bisschen, ähm, das Problem, dass ich jetzt 2 Wochen Urlaub habe, was erstmal nicht nach 'nem Problem klingt, aber <chuckles> ich fühle mich sehr, sehr gestresst davon, weil ich weiß, dass ich niemand bin, der so richtig entspannen kann und es ist halt sehr schwierig, weil ich die ganze Zeit also ich merke schon, dass ich sehr sehr müde bin und echt erschöpft und, ähm ja, den 1. Tag auch aufgewacht und war richtig, richtig fertig und lang geschlafen und trotzdem merke ich einfach, dass wenn ich einfach rumliege, auch wenn es nur so für 1, 2 Stunden sind, dann fühle ich mich halt super schlecht. Und, dann stresse ich mich innerlich und bin so: „Ja, aber du musst doch jetzt entspannen, du musst runterkommen und willst ja nicht wieder so in die Arbeit gehen“ und, ähm, ja, w ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste irgendwie produktiv sein und müsste irgendwie was Sinnvolles tun und dann langweile ich mich auch einfach vom vom Entspannen und ich weiß irgendwie gar nicht so, wie ich damit gerade umgehen soll.
Mhm, verstehe. Ja, das ist, äh, grad wenn man so 'ne arbeitsreiche Zeit hinter sich hat und dann plötzlich Ferien oder oder freie Zeit auftaucht, dann fällt man manchmal wie so in so 'n Loch, ne? Dann ist das so so kann man sich gar nicht richtig, ähm, dran erfreuen oder das ausfüllen. Das, äh, geht vielen Leuten so. Ähm, was was hattest du vorher gemacht in dieser Zeit, wo du gearbeitet hast? So, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja. Hm, also ich habe so ich mache so Grafikdesign und wir hatten jetzt halt gerade, weil ich jetzt da nicht 2 Wochen also 2 Wochen nicht da bin, war halt einfach sehr viel zu tun und es gab halt 'n paar Sachen, die auch nur ich tun konnte. Und das waren dann halt so 2 bisschen größere, ähm, Auftraggeber und ja, wie gesagt, ja, und die anderen bei mir in der Firma, die können das nicht und ich bin die Einzige, die das kann. Das heißt, ich musste dann richtig viel auch arbeiten, hatte viel zu tun und dann habe ich generell noch bisschen was für die Selbstständigkeit, ähm, gemacht und ich hatte das Gefühl, ich war eigentlich von morgens bis abends nur beschäftigt und da schon einfach total müde und war so: „Egal, zieh jetzt halt einfach durch, bis du Urlaub hast.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aber dann kannst du eigentlich dir zunächst mal auf die Schulter klopfen, weil dann warst du sehr aktiv auch, ja, ne? Du warst produktiv, erfolgreich, du hast das Projekt abgeschlossen und, äh, seh es auch mal von der Warte, ne? Also, es ist ja nicht so, dass du irgendwie so in den Tag hineingelebt hast, sondern du warst produktiv für dich, für andere und das hat auch zieht auch 'ne Belohnung nach sich. Da darf man ruhig auch mal, äh, einfach, ja, nichts tun und und runterkommen. Und, äh, vielleicht ist das eher das Problem für dich, dann abzuschalten, ne, dass du immer noch, hm, über irgendwelche Sachen nachdenkst oder irgendwe Dinge bei dir im im Kopf kreisen. Ist ist das 'n Problem?
<chuckles> Ja. Ja, total. Also, ich habe das Gefühl, das kommt dann so geballt auf einen zu, grade wenn man 'ne Zeit lang halt so beschäftigt war. Und jetzt sitzt man da irgendwie so mit und das kracht dann über so einem richtig ein.
Mhm. Was was würde denn, äh, dir jetzt in der Zeit Freude bereiten? Also, gibt's da irgend'nen Hobby, was du hast, oder andere Dinge, die wo du sagst: „Ah, da das würde ich jetzt gerne machen.“
Ja, an sich schon. Also, was ich 'n bisschen gemacht habe, ist, dass ich, ähm, so 'n Videospiel, was ich total gerne mache, also, spiele. Das habe ich 'n bisschen gespielt, aber das mache ich dann auch nicht lange. Und ich hatte jetzt auch total Lust, wieder schwimmen zu gehen, ähm, aber da merke ich einfach, dass mir die Energie körperlich auch richtig fehlt. Also, ich könnte mich echt hinlegen und wieder einschlafen, gefühlt jede Sekunde. Und dann i ist es, glaube ich, mit dem Spielen auch so bisschen das Gleiche oder lesen. Ich habe 'n Buch angefangen und das hat mir auch voll gefallen, aber ich habe das Gefühl, ich habe diese Aufmerksamkeitsspanne und diese Energie gar nicht, das wirklich, äh, so zu machen. Also, ne, das ärgert mich dann auch voll.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht bist du da 'n bisschen zu hart zu dir selbst, dass du wirklich sagen musst: „Hey, jetzt habe ich so viel, äh, Power oder so viel so viel, äh, Arbeit gehabt u und mich da rein äh, gegeben und ausgepowert. Jetzt brauche ich einfach 'ne Erholungszeit. Das ist ganz normal, dass ich da nicht wieder die Aufmerksamkeit habe für 'n Spiel oder für irgendwas anderes.” Einfach mal versuchen, zu schlafen, vielleicht rauszugehen, 'n paar Runden zu drehen, aber nix Anstrengendes, einfach so bisschen die Beine vertreten. Das wäre vielleicht was, um 'nen mit 'ner neuen Umgebung dann auch auf, äh, äh, neue Gedanken zu kommen und mal durchzuatmen.
Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Weil ich glaube halt echt, dass ich so mich ja auch irgendwo drauf gefreut habe, und dann bin ich so: „Ja, dann kann ich jetzt richtig reinstarten.“ Und aber das kriegt mein Körper halt gar nicht hin und ich dachte mir auch so, ja, vielleicht muss ich einfach mal so 'n bisschen spazieren gehen und mir die Beine vertreten und, äh, ja, irgendwie auch nicht die ganze Zeit daran denken: „Ja, jetzt habe ich ja Zeit für all die Sachen, die ich davor nie hinbekommen habe.“ Sowas wie aufräumen oder nur noch, ähm, was ich habe so 'n kleinen Job, dass ich dann dafür halt noch die ganze Zeit was mache und ich habe mir schon so viel Zeug aufgeschrieben, was ich jetzt alles erledigen kann und ich merke irgendwie, dass ich das auch nicht
Mhm.
also hinbekomme. Aber wenn ich einfach rumliege, dann fühle ich mich halt auch schlecht. Also, ich habe das Gefühl, keine der beiden Sachen ist echt so 'ne gute Option, und das ist natürlich echt blöd.
Mhm, mhm. Also nur, wenn du dich eben, äh, f überfordert fühlst mit mit, äh, Arbeit, dann zeigt ja auch dein Körper oder auch einfach mental ist es dann so, dass du eben Ruhe brauchst. Dann dann, äh, musst du da auf dich hören oder auf deinen Körper hören und sagen: „Okay, jetzt ist wirklich Abschalten angesagt.“ Und wenn's dir schwerfällt, dann dann ist vielleicht Schlafen zunächst mal die Option. Würde ich versuchen, auszuschlafen und, äh, dann
Ja.
vor allem auch g kleine Sachen dann, äh, erstmal in Planung zu nehmen, ne? Oft ist es ja so, dann hat man dann irgendwann 'n Vorhaben und dann legt man los und will das im im Großen machen. Mach, würde ich dir empfehlen, kleine Schritte, sage: „Okay, heute Vormittag kriege ich nur das hin.”, aber das ist okay, ne? „Ich muss mir nicht den die ganze Arbeit machen, 'n ganz kleinen Schritt will ich versuchen.” Und dann danach kannst du dir wieder 'ne Pause gönnen und kannst dich erholen. Ich glaube, das ist weil, wenn das funktioniert, dann ist das auch äh, wirst du bekräftigt da drin und kannst den nächsten Schritt machen. Vielleicht wäre das 'ne Option.
Mhm. Ja. Ja, das ist tatsächlich keine schlechte Idee, weil ich glaube, dieses so super krass Runterfahren ist auch, ja, echt schwierig, grade, weil ich mich dann auch echt, ja, vorhin hingelegt habe und ich gemerkt habe, wie mir einfach, also so die Augen zugefallen sind und mir ist auch richtig heiß geworden und ich dachte kurz schon: „Okay, werde ich jetzt krank oder nicht?“, weil ich irgendwie das gar nicht mehr kannte. Und ich glaube, vielleicht muss ich da auch so 'n bisschen, ja, teilweise irgendwie noch, dass ich wa äh, sagen kann: „Okay, du hast 'n bisschen was gemacht, dann leg dich hin.” Und dann kann ich, ähm, ja, hoffentlich dann die 2. Woche so 'n bisschen mehr
Mhm.
so genießen. Ich muss halt trotzdem irgendwie schauen, dass ich dieses dieses Gefühl von „Ja, du könntest ja trotzdem noch mehr machen.“ habe. Also so ja, äh, „Du wolltest das doch eigentlich schaffen und hast du das jetzt nicht geschafft oder hättest du doch mehr Zeit da reingesteckt.” Weil ich das Gefühl habe, ich habe immer so 'ne nie endende Liste von Dingen, die irgendwie getan werden müssen, oder weil weil es halt einfach kein Ende gibt theoretisch, weißt du?
Mhm. Ja, ja, ja, das das kann ich verstehen, das geht vielen Leuten so. Aber wenn du 'ne Liste hast, wenn du morgens zum Beispiel jetzt so so dir notierst, was alles ansteht, und dann bau doch mal ganz bewusst in diese Liste 2 Erholungszeiten, so so Inseln ein, wo du sagst: „Okay, nach dem Essen 13:30”, wann auch immer, äh, „1/2 Stunde rausgehen.” Einfach 'n bisschen spazieren gehen, abschalten versuchen oder, äh, w was dir sonst eben Spaß macht, 'n anderes Hobby vielleicht oder oder Musik hören oder wie auch immer, also 'ne aktiv eingeplante Auszeit. Weil sonst, äh, kann es sein, dass du da da da die Signale des Körpers einfach überhörst und und immer weitermachst und weitermachst. Wäre das vielleicht 'ne Sache, äh, für dich, was was funktionieren könnte?
Ja, doch, das denke ich, könnte auch ganz gut klappen, weil ich weiß ja auch, dass es nicht, ähm, gut ist, halt so, sage ich mal, sich da durchzupushen. Und das ist ja auch 'ne Angst, die ich habe, dass ich halt nach diesen 2 Wochen halt wieder es nicht hinbekommen habe, runterzukommen, und dann halt genauso gestresst wieder an die Arbeit gehe und weiß: „Okay, du hast jetzt nicht mal 2 Wochen.” Und dann ärgere ich mich wiederum auch da drüber. Aber ich glaube, ich muss mich vielleicht auch so 'n ja, da auf meinen Körper hören, wie du auch gesagt hast, so 'n bisschen die Signale besser wahrnehmen und dann auch sagen: „Okay, wenn es jetzt halt einfach nicht drin ist, ist es nicht drinne.” Und wenn ich da irgendwie mal grade 'n bisschen, ja, vielleicht 1, 2 Stunden irgendwie habe, wo ich merke: „Ach, jetzt ist mir wirklich langweilig und ich fühle mich nicht mehr müde.“, dass ich halt dann irgendwie wieder was mache, aber das trotzdem mir so 'n bisschen fest einplane, dass ich halt weiß: „Okay, lege dich einfach hin, weil du bist müde und <chuckles> schlaf einfach mal bisschen.” oder so.
Mhm. Mhm. Ja, also, einfach Dinge, die dir gut tun. Das muss ja nicht jetzt unbedingt Schlafen auch sein, das äh, versuchen dann doch 'n Buch zu lesen oder und vor allem, äh, e es gibt keinen Grund, dir da irgendwelche Schuldgefühle einzureden. Das ist, äh, wirklich fehl am Platz, nachdem, wie du das geschildert hast, wie dein Arbeitspensum jetzt vor der äh, vor den Ferien aussah. Das das war a alles dermaßen eng, äh, getackert. Also, da musst du auch äh, das ist ganz selbstverständlich, dass du dann erstmal, äh, runterkommen musst und dir 'ne Auszeit gönnen. Also, äh, da sei nicht so hart mit dir an der Stelle.
Oh, das ist lieb von dir. Ich versuch's auch. Es ist ich habe das Gefühl, man rutscht halt heutzutage so schnell da rein, dass, wenn du so viel zu viel von deinen Kapazitäten halt a abgibst und irgendwo reinsteckst, ist das schon fast wie so dieses neue Normal ist. Und dann hat man halt das Gefühl, man ist jetzt nicht an 'n paar Tagen irgendwie mal so 'n Überflieger, wie ich dann am Anfang so war, so: "Boah, ich habe heute viel mehr geschafft bekommen." Das will man dann jeden Tag machen. Und auf einmal ist das das Normal und, äh, ja, es ist echt ärgerlich, weil ich jetzt auch merke: „Ja, ich habe bestimmt davor echt viel gemacht und könnte mir jetzt die Ruhe gönnen.” Aber, ne, dieses das ist so das komplette Gegenteil von davor, so der Kontrast, und vielleicht muss ich das auch einfach 'n bisschen lernen.
Mhm. Mhm. Ja, i ich glaube, mit den kleinen Schritten, wie wir das besprochen haben, dass du das einfach aktiv einbaust, äh, dann bekommst du auch 'n 'n Feedback. Du w du spürst dann: „Hey, das tut mir doch gut.” Und mit diesem positiven Feedback fällt es dir dann, glaube ich, jeden Tag leichter, das auch zuzulassen. Und, äh, wenn das dann erstmal so 'ne kleine Routine bekommen hat, ich glaube, dann kann das auch für die Zukunft was sein, wo du, äh, was rausholst oder wieder Kraft schöpfen kannst.
Ja, da hast du recht. Das ist auch ganz lieb, ähm, dass du mir da zugehört hast. Und auch danke für die Tipps und ja, ich hoffe, dass es 'n bisschen, ähm, besser geht, aber ich werde es mir jetzt also, ich nehme es mir zu Herzen.
Sehr gern. Ja, ich drücke dir die Daumen, das wird schon.
Danke.